ใช่เลยค่ะ ก็คือตอนเนี้ยเราเลี้ยงเอง ก็เวลาที่แบบเขาเรียกว่า เวลาที่ลูกนอน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีเวลาที่แบบไปทำกิจกรรมส่วนตัวของเรา แต่พอเวลาลูกตื่นปุ๊บ คือเราต้องหยุดกิจกรรมของตัวเอง เพื่อที่จะไปเลี้ยงเขา โดยเป็นการแบบคล้าย ๆ ว่า ตอนกลางวันเนี่ย เราจะเป็นคนที่เลี้ยงเองทั้งหมด ส่วนตอนกลางคืนเนี้ยค่ะ เราก็จะสลับกับคุณพ่อ อาจจะให้คุณพ่อแบบ ช่วย ช่วยในตอนที่ยังไม่ดึกมาก แต่พอดึก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ลูกก็จะหลับ ก็จะเป็นการแบบให้พ่อนอนกับลูก มันเหมือนแบบ คล้าย ๆ แบบเราเลี้ยงเองเลยอะค่ะ เป็นแบบ full-time เต็ม เต็มรูปแบบ ใช่
อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ เลี้ยงเอง ที ทีนี้แบบว่าตอน อ่า ถามนิดหนึ่งเนาะ ตอนที่เขาแบบยังเล็ก ๆ อยู่ อย่างเงี้ยค่ะ เขามีเวลา กิน เวลาตื่นเนี่ยค่ะ เป็นเวล่ำเวลาไหมอะคะ หรือว่าเขาก็จะตื่นแบบทั้งคืน หรือว่าเขานอนกลางวัน หรือเขานอนกลางคืน ยังไงอะคะ?
จริง ๆ ลูกเราไม่มีเวลา ตายตัวเลยค่ะ คือ จะ จะไม่เหมือน ใช่ จะไม่เหมือนกับเรียกว่า ไม่เหมือนกับ อ่า ในเพจอะไร ที่เขาโพสต์กันว่า ต้องมีเวลาอย่างงั้น อย่างงี้ คือแบบ คือลูกเราทำไม่ได้ เหมือน เหมือนอย่างที่แบบ เหมือนอย่างที่เขาแชร์กัน เราก็ไม่เป็นไร ไม่ เราไม่ซีเรียส ตามสไตล์ลูกเรานี่แหละ
อ่า เหรอคะ? ค่ะ <sneezes> เอ่อ เออ ค่ะ อา อ๋อ คราวนี้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้เป็นตามทฤษฎีเลย ใช่ไหม? เออ ๆ ค่ะ
ใช่ ไม่เลยค่ะ เขาเรียกว่า คิดอยากจะกินตอนไหน ก็ อ่า หม่ำ ๆ ๆ อย่างเงี้ย คือเหมือนแบบ ไม่ได้ 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเหมือนคนอื่น แล้วแต่ แล้วแต่ลูกสะดวก แม้แต่เวลาตื่นตอนดึก อย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบ ก็มีการแบบกินเหมือนกันนะคะ ตื่นดึกขึ้นมาประมาณสัก 02:00 อย่างเงี้ย เขาก็จะแบบเรียกหานม ใช่ เรียกหานม แล้วก็แบบตาสว่างแจ๋วเลยค่ะ เราก็ โอ๊ย แม่จะตายแล้วนะ แม่จะแบบน็อกแล้วนะลูก อะไรประมาณนี้ เราก็ต้อง อืม ต้องฝืนอะ
อา อา อ๋อ ค่ะ อืม ตีสอง <chuckles> อา ค่ะ ค่ะ แล้วพอเราเห็นลูกอะ ตาสว่างใสแจ๋วแป๋วแหววอย่างงั้นอะค่ะ เราต้องทำตัวเหมือนตื่นไปกับลูกไหมคะ จริง ๆ แล้ว เราแบบง่วงจะแย่อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย?
รู้ตัว ใช่ค่ะ ต้องทำตัวแบบยิ้ม ต้องทำตัวแบบ เหมือนแบบ คือ คือมันแบบ คือจริง ๆ อะใจเราแบบ อือฮึ แบบร้อนรุ่ม อยากจะแบบนอนเถอะ นอน ๆ ๆ แต่ก็แบบ คือเราวีนไม่ได้เนาะ เพราะว่าเขาก็เห็นเราแบบ เขาก็ยิ้มให้เรา เขาแบบตาใสอย่างเงี้ย เราก็ อืม อ๋อ แบบยอมรับอะ ยอมรับให้ได้ค่ะว่าแบบลูกตื่นขึ้นมาแล้ว
โอ้ โฮ อา <coughs> <chuckles> อ้าว อา อ๋อ เออ